Nah, kalau, eee, misalnya sudah tidak apa, sudah tidak efektif ya, Kak, dari apa, beberapa hal yang aku terapkan, termasuklah fitur-fitur. Nah aku pernah baca, Kak, kalau katanya kalau kita nggak mau ketergantungan dengan handphone, itu harus mencari aktivitas-aktivitas pengalihan nih, Kak. Biar kita tuh, otak tuh u iya, peng pengalihan gitu kan, biar otak ini kayak, mmm, tidak apa ya, bergantung terus untuk melihat handphone. Kayak, eee, buka-buka handphone buka handphone buka handphone, nah gitu. Nah, jadi kalau di kantor itu masih bisa, Kak, ada aktivitas peng pengalihnya. Biasanya kalau aku udah pusing banget nih, misalnya kerjaan, kan buka sosial media takutnya lebih dari 2 jam juga kan ngaruh kan, Kak, biasanya tuh kayak, eee, ini, Kak, ke rooftop dan mereka tuh ada kayak taman gitu kan. Nah, jadi bisa tuh kalau misalnya mau sambil ngopi, mau sambil ngelihat langit, nah itu bisa, Kak, itu yang aku lakuin di kantor. Biar kayak, ya udah nggak ngecekin handphone, tapi distraksinya lebih ke arah-arah yang, mmm, setidaknya tidak negatiflah gitu kan, Kak. Nah, terus kalau di rumah, biasanya kan masih sering tuh malam-malam sering apa, mmm, scroll-scroll lagi sosial media apalagi, mmm, apa, fitur-fitur yang tadi tuh udah gak diaktifkan kan, Kak, kalau udah di rumah. Nah itu, kalau aku sekarang, Kak, mulai banget ada yang kayak, eee, melakukan aktivitas-aktivitas lain ya. Mulai kayak kegiatan fisik yang ringan aja, Kak, kayak stretching atau yoga kan gitu, atau biasanya aku juga, nonton-nonton Netflix gitu lho, Kak. Biar nggak yang, mmm, sosial media terus, tapi aku harus nontonnya tuh di, mmm, apa, di tab aku yang isinya tuh kosong gitu lho, Kak, cuman untuk nonton doang. Nah biasanya itu juga sih, Kak, untuk relaksasinya. Biar nggak yang sosial media kan sebenarnya juga menekan kita ya, Kak, melihat apa, feeds orang, berita-berita terus, kan lelah gitu otak kita. Nah itu sih, Kak, yang aku lakukan, gitu.
Betul. Mmm, pengalihan? Iya iya iya, bener. Heeh. Mhm. Iya, heeh. Mhm. Oh, iya, bener sih. Mmm, mhm. Iya, benar benar. Mmm, iya iya, oke oke oke, oke. Nah, mungkin yang ingin aku tanyakan nih, kayak misalnya notifikasi apa yang paling a kamu anggap penting dan notifikasi apa yang paling kamu anggap nggak penting? <laughs>
Nah, notifikasi yang penting, pertama sih WhatsApp ya, Kak, terutama grup keluarga sama grup, mmm, kerjaan ya. Kalau misalnya udah udah di rumah ya, itu penting ya, Kak. Nah, terus, mmm, yang paling gak penting nih, Kak, ya, menurut aku nih ya, mungkin aplikasi-aplikasi yang sering aku gunakan tuh, kayak misalnya aplikasi edit foto. Tapi kan dia tetep ada tetep ada notifikasi kan, Kak, kayak yang ser subscribe per bulan gitu kan, kemudian kayak ada fitur-fitur baru. Nah, itu paling gak penting sih menurut aku. Karena aku pun jarang banget buka apa, edit foto ini kalau misalnya, mmm, tidak lagi terdesak untuk mengedit sesuatu atau ingin memposting sesuatu, itu sih, Kak, gitu.
Iya. Oh, edit foto, heeh. Betul.